أيوة. لكن هو طبيعته طريقته طبعًا ما كانتش زيّي، ولا ولا ولا ولا جِه كلّمني بعد كده ولا أي حاجة، هو شايف إن هو كده عمل الصح، هو كده رجولة وجدعنة واللي شايل الشغل، واللي حَط على الأصغر منّه أو اللي أقَل منّه علشان يفرض نفسه برغم إن ده غلط. لأ أنا اتصرّفت إزاي؟ ردّيت عليه رَد كويس. هو بيقول لي كذا، كذا. قُلت له: "خلاص ما فيش مشكلة ماشي." وبعدها قُلت له: "عايز أقول لك إن أنا كنت ع" أنا بعدها قُلت له كده قُلت له: "أنا عاي عارفك مضغوط وعارف محطوط عليك زي ما أنا محطوط عليّا، بس خلّي أسلوبك أهدا ما أهدا من كده."
آه، آه. اتصرّفتوا إزاي؟ تمام. اعتذر لك أوحاجة والّا؟
ما رَد عليّا ر رَد عليّا رَد عادي. يعني أنا اللي كنت مُبادِر بعدها إن أنا أقول له خُد بالك من كلامك. لإن أنا طبعًا ما كانش ينفع أرُد عليه في وقتها، لو حد تاني كان ممكن يرُد، إنّما طبعًا ما ردّيتش عليه في وقتها وس و وطبعًا واب وبدّيت الشغل ومصلحة الشغل عن إن أنا أرُد وأنتصر لنفسي، فقُلت له و بعدها يعني بفترة أو بعدها بكام ساعة يعني بعد ما المشكلة اتحلّت وبقينا كويسين.
أيوه، أيوه. إمم، إمم.
قُلت له: "خُد بالك من أسلوبك كان ما كانش أحسن حاجة فخُد بالك بعد كده يعني علشان إيه، أنا عارفك مضغوط وكل حاجة بس خُد بالك لبعد كده." قال لي: "ما كانش قصدي،" ومش عارفة إيه. قُلت أيوه. قُلت له: "لأ أنا ال وقتها ما اتكلّمتش، لكن أنت لمّا تتكلّم معايا اتكلّم بأسلوب هادي ومحترم ولَبِق علشان أسمعك، وأتقبّل اللي أنت بتقوله، وأنا ساعتها كنت مُتقبّل لكن مش في كل مرّة هاكون مُتقبّل اللي أنت بتقوله، فخلّي دايمًا أسلوبك هادي. إحنا قُدّامنا client قُدّامنا زي قُدّام"
جدع، جدع. <laughs> أيوه، أيوه. آه. ده أنت ردّيت حرفيًا رد أنت ردّيت حقّك يعني أنت خدت حقّك بجد يعني.
آه. أد قُلت له قُدّام آه. قُلت له: "قُدّامنا زُملا، قُدّامنا ناس آآ قُدّامنا ناس من نفس شركتنا، قُدّامنا ناس من شركات تانية، مش لازم تبيّن إن أنت senior عليّا أو حتّى لو هتبيّن ات ب بيّن بإنّك تعلّمني حاجة مش إن أنت تقول لي بصوت أو بطريقة أو بنبرة ما تليقش بينا، إحنا ناس كبيرة وناس مُثقّفة فدي حاجة ما كانش قصدي، ما كنتش أعرف إنّك هتزعل، ما كنتش مش عارفة إيه، قُلت له: "لأ أنا خلاص الموقف عدّى بالنسبة لي، لكن أنت عرفت ال حدودي في الحتّة دي بعد كده تمام؟"
آه.

فهمتك آه.
ف فبعدها بما إنّك سألت يعني عملت إيه، آآ الموقف عدّى وقُلت وخد بالك إيه، قُلت له: "خُد بالك أنا ما كانش قصدي أضايقك ولا حاجة، أنا بس كنت مضغوط جدًا وأنت المفروض كنت تشوف ده، أنا عارفك كويس وعارفك جدع ومجتهد." آه. نج ي يعني بدأت أقول له إن بدأت أنتًقدُه نفس النُقد بس بطريقة هادية جدًا. "أنا عارفك كويس وجدع ومجتهد وبتساعدني وبتقدِّم كل اللي تقدر عليه، بس أنا كنت مضغوط جدًا وأنت كنت شايف الclient فوقيِّا بيعاملني إزاي وبيقول لي إزاي، والشركة مكبّرة دماغها أساسًا ومش مش مش قاعدة معانا وما بتعملش حاجة والموضوع كُلّه والحِمل كُلّه علينا إحنا، فيمكن أنا يعني لمّا قُلت لك كده، قُلت لك كده بطريقة جارحة شوية فأنا آسف" آه طبعًا. فأنا آسف طبعًا على كده. راح قال لي: "لأ أنا اللي كنت ساعتها برضه آآ مضغوط زيّك من من جهات تانية، فما قدرتش أتحمِّل الكلمة بس لو في وقت عادي كنت ممكن أتحمّلها." الن الطرفين مُتفاهمين، الطرفين عندهم النَقد البنّاء، إنّما للأسف لو الطرفين
آه، قُل لي بقى. شرحتها له بقى بطريقة حلوة كده. أ آه. من باب إن أنا مضغوط. ياه! وهو تقبَّل النَقد. يعني ده أنت وصلت لدرجة إن أنت خلّيته يتقبَّل النَقد وكمان اعتذر لك على اللي هو عمله، إن هو حِس نفسه كمان هو إن هو غِلط في حاجة معيّنة. فدي حاجة حلوة بس بجد يعني إن أنت قدرت توصّل حاجة زي كده، أحيّيك بجد.
أيوه. عايز أقول لك لمّا يبقى في اتنين لمّا تسلّم لي طبعًا، لمّا يبقى في اتنين كده إيه، الاتنين عندهم الاتنين الاتنين ولاد ناس. يعني مش قصدي أشكَّر في نفسي بس قصدي أقول لك لمّا يبقوا الاتنين كويسي لمّا يبقوا الاتنين كويسين، بتخرج حاجة كويسة. هو ده اللي أنا قصدي أقول لك، إنّما لمّا يبقوا الاتنين بيخرج حاجة كويسة. إنّما لو الاتنين مش أحسن حاجة لأ، الأداء بي أ بي ديمًا بيحصل clash. دايمًا بيحصل clash. يعني اب م يعني اب ام بالضبط.
آه. <chuckles> أنا فاهمك، فاهمك. فاهمك. صح. أ عشان لمّا أنت بأسلوبك فلمّا أنت بأسلوبك تكون كويس وكده، الناس هتحترمك وهت هتتقبَّل نَقدَك حتّى لو هو إيه هتتقبَّله ما دام أنت أسلوبك كويس مع الناس.
بالضبط، ده اللي أنا باحاول أقوله لك. آآ تخيّل بقى لو أنا لو الشخصين دول، شخصين مختلفين والاتنين بيتنقدوا نَقْد هدّام أو العكس، واحد بينتقد نَقْد بنّاء والتاني بينتقد نَقْد هدّام، كان في الغالب هيحصل clash. كان خل كان في الغالب الج الجَو هيتشد، كان في الغالب الجَو هيتوتَّر.
إمم. آه. صح.
وال وأنا أهو وأنا باكلّمك دلوقتي، تخيّلت مثلًا مكان الولد ده أو الشخص ده حد تاني.